Pode, não, com certeza. Não, eu acho que dá até pra dá até pra pra refazer essa sua fala, porque, por exemplo, meu ex-marido, ele era pescetariano só peixe e ovo, e uns embutidos que eu achava estranho, mas enfim.
<laughs> Hã.
E daí às vezes eu ia grelhar frango, e ele falava assim: "Ai, que nojo esse cheiro". E abria a janela e tal, né, porque a sala era junto com a cozinha. E eu achava muito desgastante isso. Até teve uma época que eu cheguei a falar isso pra ele, ele não respondeu ele só ficou quieto, que era: "Você percebeu que eu não estou mais grelhando frango? Estou preparando comida pra não fazer cheiro na casa".
Ai.
Eh, e meio que agora eu não preciso mais disso, sabe, eu posso fazer meu frango e no e e n Uhum.
Pode fazer 10 frango se você quiser. <chuckles>
Sim, sim, sim.
Isso é Tá vendo, tem as vantagens, né. Eu se assim, é que o você pode ter medo no começo, né, de estar só medo, não falo de fantasma, né, mas falo assim, medo de tá sozinho, mas pensa, assim, que
É. Uhum. Ai, fantasma eu até ia gostar, porque eu ia ter com quem conversar. <laughs>
É, então, hoje em dia ninguém tem mais medo de fantasma, né. Antigamente até tinha, né. <chuckles>
Pois é, o custo de vida está tão alto, né. Com custo de vida tão alto a gente fala assim para o fantasma: "Ai, você pode ajudar no aluguel?".
É, então. "Assusta alguém e me <chuckles> faz um dinheirinho pra gente". Não isso estou brincando. Desculpa, às vezes eu levo as coisas na brincadeira, desculpa.
Uhum. <laughs> Pois é. Hum. Não, certíssimo, é bom, eh, ouvir uma piada, às vezes, porque a alivia, sabe, a a situação, a gente consegue ver com humor.